طَب شايف يعني هُم جدعان والّا غير باقي المحافظات؟
لا، لأ جدعان جدًا، جدًا. يعني في الصعيد بيقف يعني زي
ياه! حلو أوي، أكتر من أهل إسكندرية؟
والله أهل إسك أنا باعتبر أهل الصعيد وإسكندرية ولاد عَم، يعني في نَفْس الجدعنة. آه يعني آه يعني حتى أغلبية الصعايدة نزلوا إسكندرية بنوا فيها واتعاملوا مع الإسكندرانية وكده، وقريبين من بعض جدًا يعني. فلأ بصراحة الاتنين جدعان جدًا، وفي الصعيد كمان يُقف يعني يصُد الطلقة كده ال زي ما بيقولوا مجازًا يعني يصُدها ويتفاداها وياخدها في صدره قبلك يعني. لا لأ، آه، لا لأ.
ياه! بجد والله؟ حلو أوي. إمم، إمم. بجد؟! ده حاجة حلوة إن هو يف يفديك بروحه زي ما بيقولوا.